ما هو أنت إزاي مثلًا تنزّلني مثلًا في نص الطريق، و وأنا أشوف مواصلة ومش هاعرف أعمل مواصلة، ده أنت هت هتوديني أسرع، ده ده طب ليه إيه اللي غيرك؟ طيب
آه. ما بيفكروش بقى على الناحية التانية إن أنت ه هتتعب قد إيه أو هتروّح متأخر، لأ، ن أصلك مثلًا آآ، أنا عندي بيتي وحد مستنيني، عندي مشوار، عندي كذا، ما فكروش مثلًا الشخص اللي بيعملي د ال الخدمة دي هو حياته عاملة إزاي أو الوقت اللي المفروض آآ، هي مش هيروحني فيه أو بالنسبة لك يعني إن ه الوقت اللي هتروحوا فيه أنت كنت ممكن تكون روحت ونمت. <laughs> آه، آه.
إمم. إمم. بُصّي آه، بُصّي أنا فاهمِك أيوَه، بس هو حتّة اللي هو عندهم برضو إيه؟ أنت معاك العربيّة، فأنت خلاص هتودينا وهترجع يادوبك اللي هو إيه، العربيّة هتفتح جناحاتها كده وتطير وتروّح، فأنت خلاص آب هم متخيلين إن هو كده. بس مش متخيلين مثلًا اللي أنا إيه، طب أ أنا أعمل ليه ليه كده كل يوم؟ يعني أنا مثلًا ممكن أعملها لك مرّة مثلًا في الأسبوع، يا عم م كل شهر. عندك ظرف مثلًا، أوديك، أوصلك، لكن مش كل يوم بقى خلاص اللي أنا أوديك فأنت كده بتتعبني الصراحة يعني وك وكانت حاجة over يعني الصرا خصوصًا اللي أنا ممكن أبقى معدي قدّام البيت بتاعنا وأروح أوديه مخصوص وأرجع تاني. حاجة
إمم، مرتاح يعني. <laughs> آه، آه. إمم. أمّا يكون مثلًا يكون عنده ظرف مثلًا أو كده؟ إمم. إمم. إمم. طب آه. حاجة محزنة جدًا، آه، طب لمّا بتفكر فيها دلوقتي، بتحس إنّك كنت لازم تعمل أو تقول لأ، دي من زمان آآ، أنا ما أنا ليه ما أخدتش الخطوة دي من زمان وكنت ارتحت؟
بُصّي، جدًا قاعد ب باندم لا، لا، لا، لا، ده ندمت جدًا إن أنا ما قلتش لأ من زمان. عارفة لمّا أنا بقيت أقول لأ ولأ مرّة و2 و3 بقى خلاص هم اللي يقتنعوا إن أنا مش مش مش هاوديهم، فبقى هم اللي يدوروا على حلول. عارفة اللي هو أنتِ ال بيقول لِك لو مش عارفة تحلي مشكلتِك فخليها مشكلة جماعية، فاهماني؟ فاللي هو آه، أنتم العربيّة طب أنا ما فيش عربيّة بقى النهارده، طب إحنا هنروح مواصلات، <laughs> مش رايح بالعربيّة، إحنا هنروح مواصلات. فخلاص بقينا إيه، بقيت أدخلّهم في حتّة اللي إحنا بقِت مشكلتنا، طب يالّا نحل مشكلتنا بقى، ما مش أدام أنتم مش عارفين تحلوا مشكلت مشكلتك أنت لوحدك، طب يالّا نحل مشكلتنا بقى نشوف نفكّر، آه. بس، فبدأت اللي هو أضغط عليهم في دي، اللي هو مش هينفع، ده أنا باعدّي من قدّام البيت، طب مش عارف إيه، فلأ، ب مرتاحت نفس بُصّي، مرتاح جدًا فوق ما تتخيلي. على لو إمم
و و والّا هي جت في وقتها؟ <chuckles> آه. إمم. إمم. خ آه. آه، آه. <laughs> تمام. آه. إمم. فكروا سوا، آه. إمم. <laughs> طب خلّيني أسألك سؤال أخير. <chuckles> آآ، لو لو شخص عنده نفس المشكلة، مش عارف يقول، مش عارف يبتدي إزاي، تنصحه بإيه كده؟ حاجة بسيطة واحدة كده.
تمام. إمم.